Я вот последний год вообще не знаю, как найти баланс между работой и вот какими-то своими вот личными увлечениями и делами, которые я просто хочу заниматься, вот радоваться вот им, ну, как-то у меня вообще не получается этим заниматься. Потому что я заметил, что я вот, во-первых, прозно поздно просыпаюсь и стараюсь вот максимально вот б быстро в работу вникнуться, чтобы быстро ее закончить и начать своими делами заниматься как-то вот, чтобы на совесть не давила вот, что вот я работу оставил на потом, я стараюсь всё сразу выполнять. Но я как-то вот ее так медленно, бывает, выполняю, потому что только проснулся там, медленно она вся идет, что я просто бываю, просто поздно ее заканчиваю, так поздно, что у меня сил нет, и я просто ложусь спать. Я вот прям, я, бывает, <chuckles> например, хочу вот за компьютер зайти и просто посмотреть какую-нибудь интересные вещи, новости, поиграть во что-то. Я просто включаю компьютер, после работы иду умываться, прихожу, выключаю и ложусь спать. Всё. Он мне просто вот включается и выключается, и так каждый вечер. Я вот бывает даже вот рисовать хочу, вот заниматься вечером, беру вот всё ставлю, готовлю для рисования, вот тоже иду, там поужинаю и убираю всё, что я подготовил для рисования, и ложусь спать. И так почти каждый день. И я вот не знаю, как взять вот какой-то баланс найти между работой и и как-то увлечениями, потому что <chuckles> и как-то и хочется как можно больше заработать денег вот в этом плане, вот как можно больше поработать, ну, и как-то забывает из-за этого вот вообще отдых и развлечения. Хотелось бы совет какой-то, как вот с баланс найти всё-таки.
Так. Да, понимаю. Да, я поняла. О, как. Да, я поняла, действительно. Вижу, что у тебя ситуация такая непростая, и, э, работа вроде как, э, течет, и, наверное, она у тебя как-то зависит от, э, того, к сколько ты часов отработал, потому что ты к сказал, да, что типа чем больше я поработаю, тем больше заработаю. Но и о хобби, тем более, э, что хобби приносит очень много радостных позитивных эмоций, ты отказываться не хочешь. Это это однозначно, это понятно. М, слушай, а сколько вообще времени тебе хотелось бы уделять, а, своим хобби? Ну, скажем так, в день- и сколько раз в неделю?
Мгм. Да-да-да. Конечно. Мгм. Ой, в день я бы хотел, ну, может быть, не каждый день, но я бы хотел раз хотя бы, в 3 дня, я бы сказал, 2-3 часа уделять. Потому что, да, я могу, конечно, работать 2 дня подряд, вот вот без отдыха полностью, но я, бывает, просто выгораю и вот хочется, конечно, вот я бы на 3 день вот уделить время от отдыху 2-3 часа.
Так, а у тебя работа, она ежедневная или ты работаешь тогда, когда, м, ну, вот ты хочешь работать, или у тебя прям есть стабильный график?
Ну, у меня вообще ежедневная работа, но г г график такой расплывчатый. Я могу в течение дня, когда хочу, вот начинать и заканчивать.
А, то есть у тебя нету определённого графика. То есть, э, "от и до", ты можешь самостоятельно выбирать и количество часов, и когда их работать?
Мгм. Да. Конечно, да.
Так, хорошо. А тогда вопрос: в какое время суток тебе бы хотелось заниматься своим хобби?
Уф, наверное, вот вечером, чтобы вот как-то на совесть не давило, что я вот щас трачу время на отдых вместо работы как-то в этом плане, я думаю, был бы лучше вариант.
Понятно. Так хорошо, а у тебя есть какой-то сцы ты сам для себя, э э, обозначил какое количество часов ты вот прям хочешь поработать в течение дня, ну, вот, э, минимальное?
Ну, минимально я бы хотел всё-таки, наверное, часов, э, 6 поработать. Ну вообще, я думал, 8 часов, наверное, было бы такой, самый вот такой замечательный оптимальный вариант для меня.
Так, хорошо. А а, можешь ли ты сделать, э, вот таким образом? Подойдет лю тебе так? Если, допустим, 2 дня ты работаешь по 8 часов, как ты хотел бы, или там по 7 часов. А вот 1 день, который тебе нужен вот, э, для хобби, если ты, а, э, ты мне сказал, что раз в 3 дня ты бы хотя бы хотел заниматься. Ты бы мог, например, сократить свой рабочий день вот до своего минимального, до 6 часов. И эти 2 часа оставить на хобби вот и вечером, как раз когда тебе нужно. То есть ты и не переработаешься, но и ты будешь четко знать, что с твой минимум, который у тебя есть, он, в принципе, будет выполнен.
Мгм. Ага. Да. Мгм. Мгм. Ага. Ну, в принципе, да, я могу, но вот боюсь, не будет ли у меня вот совесть давить, что вот, я вот, ты мог бы еще поработать, заработать бы еще денежек, а тут такой я ленивый решил отдохнуть. Уже бывает, когда вот думаешь о работе, вот сложно как-то отвлечься на отдыхе, расслабиться полностью, вот полноценно.
А подскажи, у тебя есть какая-то финансовая нехватка?
Ну, в принципе, такой большой нет, но просто присутствует такое желание просто накопить, отложить как можно больше, к к каким-то большим своим целям вот, чтобы на дом, на машину.
Хорошо. Да, это понятно. Конечно, существуют большие цели, они требуют, э, особенно те которые финансовой поддержки. Это понятно. Но не боишься ли ты, что если ты будешь работать по 8 часов, хотя можешь иногда себе позволить работать по 6, у тебя произойдет некое выгорание к своей работе? И у тебя появятся наоборот негативные чувства через какое-то время, что ты, именно потому, что ты не позволил себе на 2 часа, там раз в 3 дня поработать меньше и заняться чем-то приятным, чем-то тем, что тебя расслабляет от работы, уносит твои мысли от работы и возможно даже, э, дает тебе больше энергии на следующий день просто потому, что ты получил удовольствие. Не от того, что ты там заработал вот на сколько-то долларов меньше, а именно у тебя пришло удовольствие от собственного хобби, которое ты так любишь.
Мгм. Ага. Мгм. Мгм. Ага. У, ну, не думал я об этом, честно говоря, с такой точки зрения. Ну да, в принципе, если я буду слишком много работать и перегорю, то <chuckles> тогда, конечно, работа вообще встанет, и ничего не будет, вообще, двигаться в этом плане.
Ну да. Э, у тебя был такой опыт вообще, что вот ты работал, допустим, 2-3 недели вот по, ну там, м, может быть с перерывами, да, на выходных, но вот абсолютно без, а, того, что ты там отходил там по своим каким-то причинам для своего хобби. Вот, допустим, 2-3 недели ты работал по 8 часов и ты не устаешь.
Мгм. Мгм. Ну, нет, такого не было, я всё равно устаю вот рано или поздно.
Мгм. То есть всё-таки появляется такое, да, чувство усталости именно от работы и чувствуешь, что ты перерабатываешь. Может быть не физически, но, по крайней мере, эмоционально. Есть такое у тебя?
Да. Конечно, конечно, есть.
Ну, так вот может быть, э, это и есть, э, такой маленький звоночек. Э, именно поэтому ты скучаешь по своему хобби еще так много и сильно, потому что ты не уделяешь ему внимания, и ты эмоционально сам себя не расслабляешь. Тот факт, что у тебя есть цели- это, конечно, прекрасно, ты молодец, что ты вообще их це э, цели ставишь и идешь к ним. Но, э, как бы, э, себя еще и, э, вот в чувство такое эмоционального комфорта, э, и делать что-то приятное для себя- это же тоже очень-очень важно.
Мгм. Не знаю. Да. Ну да, ну просто, вот да, вот как-то какая-то вот жадность всегда вот присутствует о том, чтобы нужно больше, больше заработать. Вот просто вот чувство, вот какое, как-то даже наверно воспитание сработано, что отдых- это как-то что-то такое с постыдное и требует как можно больше работать, смотря на своих родителей, бабушек, дедушек, которые вот и с советского такого времени пришли, делают вот эту работу больше всего ценили. Вот как тоже это в свою привычку вошло?
Ну ты знаешь, да, это, наверное, не могу сказать издержки, да, воспитания, но это такая привычка, которая привыт привита к тебе, а, с самого детства. Но не забывай, что и время поменялось, и ценности вообще поменялись, и отношение и к работе, и собственным хобби тоже поменялись. А, м, получается у тебя вот эта старая закалка она сохранилась, и ты никак не можешь из этих лимитов самостоятельно выбраться. Ну, может быть, тебе, а, какую-то книгу еще взять по психологии, ну так на досуге, хотя бы вечером почитать? Как, э, м, э, ставить себя, э, всё-таки свои привычки и хобби на 1 место, а, не так, э, не ущемляя их, э, своей работой? Может быть, как-то более профессиональный язык тебе подойдет и поможет тебе в этом деле.
Мгм. М-да. Ну да. Мгм. Мгм. Ну, думаю, да, если бы я пос почитал, может быть там будут еще какие-то тоже умелые способы как-то контролировать себя и то, что вот я как-то в этом плане думаю. Бун да, б б я об этом в плане думаю, но это хорошая идея, правда, вот взять почитать какую-нибудь такую книжку по психологии. Ну, лишним это точно не будет, дополнительные знания идут и умение ими пользоваться, это многого стоит.
Конечно, с, э, и ты даже вот можешь, э, какие-то, ну, если не из книги, то в принципе какие-то мотивирующие, а, фразы посмотреть там в интернете, да, может быть, о которых ты даже и не слышал, м, выписать их себе и повесить на экран своего, а, лэптопа, да. Чтобы и читать это и как бы, ну, сказать, э, перепрограммировать себя на то, что работа- это, конечно, прекрасно, особенно с учетом того, что тебе как бы она не надоедает, да, если ты не перерабатываешь. Это замечательно, и цели у тебя есть. Но вот это умение не забывать о себе и радовать себя именно тем, чем ты, э, любишь заниматься в свободное время, если ты о себе будешь это напоминать какими-то тезисами, может быть, тебе поможет, ну, как бы переформировать свою точку зрения, и ты найдешь все-таки эти 2 часа, э, сократить работу на 2 часа в 3 дня и заняться.
Мгм. Мгм. Ну да. Мгм. М, да. Ну да, я вот думаю вот это поможет мне. Я постараюсь правда взять это вот, себя можно сказать в руки в этом плане и вот в может быть даже сперва через силу вот, э, прийти к отдыху. А потом потихонечку это почитать и литературу в этом плане, и думаю, да, она со временем поможет вот прийти к тому, чтобы я вот и больше брал отдыха в своей жизни, чтобы вот не перетрудиться вконец и не перегореть слишком быстро.
М, это точно. Слушай, а мне вот еще такая мысль пришла, а что если, э, вот, э, ты говоришь я, э, завершаю рабочий день, потом подготавливаюсь там к рисованию, иду там что-то делаю, и уже н потом рисовать не хочу. А что если ты подготовку к этому рысов рисованию сделаешь с утра? То есть ты с утра уже мысленно подготовишься к тому, что ты будешь рисовать, и у тебя вот эта мысль о том, что ты как только закончишь работу и приступишь к рисованию, она будет у тебя на протяжении всего дня. И как только ты закончил, оно вот оно уже всё готово.
Мгм. Да. Да. Мгм. Ну хач хорошая идея, вот с утра подготавливаться. Ну главное, чтобы не вот такое, чтобы я с утра подготавливался, а вечером мне было бы удобнее всё это убирать.
Ну, а может быть и получится, почему бы хотя бы не попробовать?
Ну да. Ну да кстати, но попробовать стоит, да потому что кто знает, что может резко вдруг сработать в этом плане, поэтому лишним вот пробовать не будет. Так что вот тоже спасибо за этот хороший совет. Ну идей вот много, да, сколько всего теперь есть, чтоб попробовать, и что-нибудь да из этого я думаю точно сработает. Так что большое тебе спасибо за вот такие советы.
И тебе спасибо, что поделился своей проблемой. В любом случае, если тебе еще понадобятся какие-то советы или просто поддержка, вот, я всегда здесь, я готова выслушать и попробовать разобраться в твоих проблемах, и найти какие-то очень нужные советы.
Мгм.